No, però, appunto essendoci diversi da magari tanti studenti è anche è è molto difficile forse la cosa princ mhmm, diciamo che che abbiamo capito che è difficile proprio modulare, ehm, la valutazione su tutti, quindi dev deve essere personale però allo stesso tempo ci sono delle regole scolastiche molto, molto rigide, no, quindi
Mh-mh.
E niente, va bene, io ti ringrazio per questi questa conversazione, diciamo sicuramente hai dato degli spunti molto molto utili. <chuckles>
È stato un piacere parlare con te di questo argomento, e molto interessante anche le domande che mi hai fatto.
Ah-ah. Perfetto, allora a presto grazie. Ciao.
Ciao.